Hem écoute, j'ai fait une formation en chocolaterie et donc, au début, je les faisais, mais c'est vrai que quand le travail est tombé et que vraiment j'avais des commandes, heu, de grosses commandes hein, parce qu'au b au Liban, c'est très culturel, donc les gens commandaient dans les 300-400-500 pièces par par commande, hein. C'étaient des petits, heu heu, tu sais, les genre de petites boîtes qu'on fait pour les dragées et tout ça, donc au bout d'un moment, j'arrivais plus à produire mes propres chocolats, et et tout ça, donc j'ai dû sous-traiter, donc finalement, c'est juste un travail de packaging.
D'accord et, heu, donc du coup là, je comprends déjà un petit peu mieux. Heu, tu as évoqué, heu, 2 secteurs, dans le packaging, tu as parlé de de digital et, heu, tu as parlé d'artisanat. Toi, quand tu étais au Lib au quand tu étais au Liban, s de ce que j'ai compris, c'était de l'artisanat?
Complètement, complètement, tout était fait à la main.
Aujourd'hui tu es s aujourd'hui tu es tu es en Espagne. Heu, qu'est-ce que tu souhaiterais conserver? Qu'est-ce qui t'intéresserait le plus?